No, sí, lo que te digo, yo estoy tranquila, sé lo que hace, sé a que horas lo hace, es muy disciplinada, es no tengo ninguna queja en el sentido de la escuela, o de sus tareas, o de sus las responsabilidades que tiene con la casa, con su perro, o sea, todas esas partes la cumple, o sea, no hay ningún motivo para que yo le diga: “No puedes ir”. Ese es el problema, y <chuckles>
Qué bueno que, es e el es muy bueno que sea responsable ahorita, pues, los chavitos con tanta cosa.
Sí, sí lo es, y por eso por eso es la gran pelea, porque dije: “A ver, espérate, ella está cumpliendo”. Así que, eh, o sea, siento que no sé, que la tengo que defender en ese sentido, porque ahorita solamente puede salir 3 veces por semana fuera de la casa, y ya de ahí, si quiere, puede invitar a sus amigos. Pero a mí me atropellan mucho con que todos vengan para acá, porque, pues, hay que cuidarlos <laughs> también de cierta forma, ¿no? Estar seguros de que coman sí, sí, sí, sí, y, pues, de repente, yo no tengo mucho tiempo para eso. Si vienen 1 o 2 veces por semana, no hay problema, pero ya tenerlos más de esto es demasiado. <chuckles>
Ajá. Okey. Sí, sí, sí, sí, es responsabilidad. Sí, <laughs> y creo que todos pasamos por esa edad, pero, eh, plantéale eso a tu esposo y primero a tu hija, platícale, y luego ya van con tu esposo, se lo plantean y creo que pueden llegar a un acuerdo en cuanto a eso de que: "Bueno, pues, okey, este, pues, ¿cómo ves fotos?", este, creo que lo que ella está cumpliendo, tu hija está cumpliendo demasiado bien con todo, está haciendo mucho caso y no todos los chavitos de 17 años hacen eso. Entonces, hay que valorar bastante eso, y y creo que sí te va a servir bastante. Eh.
Por eso nos gusta rotar casas. Sí. Sí. Ujú. Claro. Sí, es lo que le digo. <chuckles> Sí, me gustó ese consejo, yo creo que sí es algo que, 1 va a poder hacer mi hija para que pueda tener esa un poquito más de libertad para salir. Yo creo que sí va a acceder, y yo creo que también mi esposo.
Ujú. Es como subir una foto a a redes, o sea, pero bueno, se la va a mandar a su papá, entonces
Sí, <chuckles> exacto, exacto. Sí, es muy buen consejo, muchas gracias, ¿eh?
pues, no tienen.

Eso podría funcionar, eh, eso podría fíjate, no habíamos no había pensado en eso. Ya habíamos platicado con mi hija, yo y ella nada más, el asunto de es que ella se frustra, ¿no? Como que: “Es que yo no sé qué puede pensar mi papá, qué estoy haciendo”. Dice: “De verdad, vamos a su casa. A veces nada más estamos literalmente todos acostados, o sea, en el sillón, 1 en el piso, otro en el sillón, otro en el sofá, y estamos viendo Netflix, ¿no? Estamos viendo una serie recurrente. O, este ajá, o comiendo, o literalmente solo platicando". Le dije: “Por eso, ¿por qué no mandas foto?”. Dice qué raro va a ser eso de decirles a mis amigos: "Oye, una foto para que mi papá vea que no me estoy drogando”. <laughs> Le dije: “Okey, okey, okey, entiendo, entiendo, entiendo”. <laughs>
Ujú. Claro Ujú. O en el teléfono, nada más haciéndose compañía. <laughs> Eh, creo que es raro, pero a lo mejor a él lo calmaría un poco, y
Ujú.
yo creo que ya se iría acostumbrando, y supongo que más más o más es por la edad. Entonces es que él se vaya acostumbrando, y a lo mejor eso lo puede calmar un poco, y dile a y dile a tu hija, dile: “Oye, bueno, es, este, eh, va a ser un tiempo en lo que tu papá, pues, se acostumbra, este, obviamente, estás creciendo, teniendo 18 vas a tener más libertades, como quiera, y, pues, conforme vayas creciendo, pues vas a tener más libertades, pero ahorita tu papá está, pues, preocupado por ti”. En
A lo mejor Ujú. Ujú. Claro. Claro. Sí, sí, sí, sí. Esa me gusta esa idea, la se la voy a volver a plantear. Yo creo que esto sí daría un poco más de tranquilidad. Eso Sí.
entonces <chuckles> entonces, sí, dile sí, dile a tu esposo de que perdón, dile a tu esposo: “Eh, oye, pues, bueno, que nos mande fotos. Y y, pues, no tan seguido, pero que nos mande una que otra foto para que veas que todo está bien, este, y tú estés más tranquilo”. Digo, pues, como te digo, los hombres son muy celosos, son muy protectores, y, pues, claro, su niñita. Uy, pues sí, una como madre también los cuida mucho, entonces
Ujú. Claro. Claro. <chuckles> Sí, sí, sí.
puede puede servirte.